Mhm. At isa din siguro na, isa pang handa paghandaan nila is, as during sa pag-stay kasi namin do'n, parang wala kaming nakitang, ah, matutuluyan.
O Hmm, okey.
Mm. So, isa 'yon siguro sa mga, struggle din, <swallows> ng mga pupunta kung sakali man, doon, ah, kung saan sila mag-stay. So, siguro mag-arrange na sila ng makipag-ugnayan sila sa government doon, para naman mai-arrange kung saan sila tutuloy, ganiyan, or baka puwedeng may mga campsite, na puwedeng tuluyan, ganiyan. Mm.
So Oo, yung accommodation ano. Oo. Eh, ikaw ba, masasabi mo yung lugar ano, ah, safe, para sa mga first time na magta-travel do'n na lalo na kung, wala ring kakilala?
Well Mhm. Sa'kin safe siya, kasi, 'yon nga, ah, during du ah, sa pag-stay namin do'n, ah, na na-observe ko sa mga tao is, marespeto talaga sila. Alam mo yung, warmth din, yung pag-welcome ng mga tao do'n. So, parang mm, yung nabanggit ko nga kasi na kanina na, parang ang peaceful, ang peaceful kasi niya malayo siya sa lungsod, malayo siya sa kabahay ay, sa, ah, 'yon nga, lungsod, sa ingay ng, ah, mundo, walang masyadong distraction, mm, alam mo yung mm, payak pa lang yung pamumuhay do'n, so, parang mararamdaman mo yung, ah, peace do'n sa lugar na 'yon. So, hindi ka gano'n ka kakabahan, kung baka may masamang mangyari sa'yo, ganiyan, kasi maliit lang siyang komunidad, so, parang magkakakilala lang yung mga tao. So, kapag may mga turista, or mga hindi taga-do'n, ah, mano-notice pa rin nila. So, kung may masamang mang mangyari, eh, sila-sila lang din naman nando'n, o di, safe ka talaga, mm. Mm.
Mhm. Okey. M Mm. So, parang ano 'no, mabagal yung takbo ng buhay. Hmm. So, alam kung sino yung kung sakali ano. Okay, oo. Eh, bukod do'n, halimbawa halimbawa may, gustong pumunta, halimbawa na-arrange na nila yung accommodation, ano pa ba yung mga kailangang dalhin? Kailangan bang magdala ng ah, ah, ah, powerbanks, kailangan bang magbaon ng tubig, gano'n. Pa'no yung magiging pagkain din?
Mhm. Mhm.